Di lavorare di stare a casa? Un lavoro stabile a casa? Eh, che conosci poche persone secondo me. Mh, sì, meno persone almeno dal vivo.
Sì. Sì. Sì. Che p con poche persone, vero. Io sinceramente, forse mi sentirei molto più "chiuso" tra virgolette, no. Perché appunto sono in quelle in quelle mura più c uhm, più abitative della casa, quindi magari mi prendo un po' più comodità, quindi <sucks teeth> diciamo c'è una routine, forse più repit più ripetitiva, no? Ehm Cet
Mh. Sì, sì. Ma tu fai un po' e un po' o lavori solo da casa?
Sì. <sucks teeth> Allora faccio no, faccio un po' e un po', quindi <sucks teeth> magari ch mi posso alterna però giustamente il il tempo è quello che è. <sucks teeth> Ehm, e invece secondo te, in che modo appunto le un lavoro che richiede viaggi, cioè ap appunto viaggia
Ah, okay. Eh, sì. Mh.